Allora, nel mio caso io, ehm, non perdonerei perché comunque si tratta di tradimento, cioè, ehm, se tu sei con me, sei fidanzato, quindi se noi partiamo dal presupposto che io sono fidanzata con questa persona, giusto? Non è un momento di non è un momento di pausa. Uhm, okay. Ehm, io in questo caso quindi, uhm, onestamente tenderei a non perdonare perché comunque è una mancanza di rispetto, cioè tu potevi anche nel momento in cui tu hai dei dubbi sulla nostra relazione, io riterrei più giusto dire: "Okay, prendiamoci una pausa, mi allontano un attimo da te", uhm, pausa dove ipoteticamente noi non stiamo insieme, quindi è una pausa appunto e tu puoi m avere la necessità di comprendere se tu quei sentimenti li provi ancora, però ecco, siamo in pausa, è diverso rispetto al continuare a stare con me, hai dei dubbi che tu probabilmente neanche mi comunichi e preferisci anzi mettere alla prova i tuoi sentimenti con un'altra ragazza, uhm, alla mia insaputa, quindi è comunque tradimento e io assolutamente non lo perdonerei perché, uhm, io non farei la stessa cosa, quindi io penso molto spesso che le persone che magari perdonano anche queste mancanze di rispetto sono perché loro stesse hanno un concetto di rispetto diverso dal mio, quindi magari loro la farebbero anche loro questa cosa, cosa che io personalmente non farei.
Sì. Mh-mh, sì certo. Certo. Mh-mh. Okay. Sì.